Deixa eu te fazer uma outra pergunta: Por acaso, eu não sou especialista na área nada, mas algum momento alguém falou pra você, por exemplo, exercício físico como natação, algum esporte que pudesse te ajudar?
Sim. Sim, me falaram sobre o exercício fi exato, andam juntos.
O corpo e a mente, né, corpo e mente eles andam, eles têm uma harmonia, né, andam juntos. Será que não tem algum tipo de esporte, que de repente pudesse te a a auxiliar nisso, sem saber até, basta estar fazendo, entendeu?
Exatamente. Sim, claro. Tenho, tenho a academia que eu faço, o crossfit só que, eu vou confessar que eu não tenho ido ultimamente na na na academia, não tenho feito muito exercício, se calhar, realmente pode ser por isso que tem me dado ansiedade, não é?
Hum. É, e porque assim ó, o corpo da gente, a mente, eles andam de braços dados e e e o cérebro, né, ele é uma máquina perfeita e tal, mas ele tem o esses gatilhos que a gente fala, fala às vezes até por alimentação como tu falou e tal, mas es estar praticando um esporte, envolve tanta coisa no organismo que talvez te ajude a baixar o teu nível de ansiedade, entendeu? Natação, todo mundo fala que a natação, "uau!", que ela diz que tu não pensa em nada durante o tempo que está lá fazendo. Outros também não pensam, né. Todo exercício tu não fica pensando, na verdade tu sai, né. Não sei, acho que seria uma coisa importante tu rever, voltar pra terapia e se não puder, pelo menos voltar para um esporte nesse momento, tá? Acho que seria bem apropriado para ti.
Hum. Exato. Sim
Eu não sou médica, tá? Falando como amiga, mas eu acho que precisa fazer alguma coisa. <chuckles>
Exato, você tem toda a razão. Claro não, mas você disse uma coisa que é muito certa mesmo, eu preciso mesmo voltar para o exercício, hã, obrigado mesmo por me lembrar disso, porque eu tenho falhado bastante, e e eu vou voltar eu vou voltar, eu tenho certeza que tudo vai ficar normal, hã, eu adorei falar com você, muito obrigado por me ouvir, deixou meu coração um pouco mais quentinho agora, está bem? Foi um prazer, e eu espero falar com você da próxima vez, para que a gente troque mais ideias.
Uhum. Imagina. Ah, imagina.